ก็ ก็ทำตัวเองค่ะ ก็คือตอนนั้นไปญี่ปุ่น ใช่ ไปกับครอบครัว แล้วก็ไป Osaka กับครอบครัว บินไป โตเกียวกับครอบครัว แต่หลังจาก นั้น อยากไปเล่นหิมะค่ะ ไป Hokkaido คนเดียว ใช่ ที่บ้านก็บินกลับตั้งแต่โตเกียวแล้ว เราก็ไป Hokkaido คนเดียวก็ลัน ลั้นลา แบบว่า โอเค แบบว่าไม่ค่อย เผื่อเวลาค่ะ ทุกอย่าง ตั้งแต่ไปเล่น เอ่อ สเกต เอ๊ย ส ตั้งแต่ไปเล่นสกีแล้วค่ะ ก็คือ เล่น ๆ ๆ ๆ จน ตกรถอะค่ะ คือมันจะมีรถ ที่ พาขับเราจากเมืองอะค่ะ ไปลานสกี แล้วก็ลานสกีมาเมืองใช่ไหมคะ เกือบจะตกรถรอบที่เขาจะกลับเมืองอะค่ะ <chuckles> ไม่งั้นคือต้องนอนอยู่บนลาน ลานสเกต
อ๋อ <chuckles> เออ เออ ค่ะ อ๋อ เออ ค่ะ อุ๊ย หนาว ๆ เหรอคะ?
เอ๊ะ ลาน ลาน สกีไหมคะ? เออ ลานสกี ก็คือ